Doch bestimmt, jetzt muss ich mal überlegen. Was noch auf meiner To-do-Liste steht, ist Mountainbiken. Das würde ich ganz gern mal ausprobieren, das so richtig durch durch, äh durch 'n Wald runter zu heizen. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht.
Mhm. Ja, ja. Okay, mhm.
Ähm, was was habe ich noch Also, ähm, ja, Eislaufen natürlich, ähm.
EIslaufen, aha, ja. Ja, das habe ich auch schon schon 'n schon 'n paarmal gemacht, ja. Weil ich jetzt ähm, auch, äh, Skilanglauf war, eben diese Skating. Und das ist da eben sehr, sehr ähnlich so von der von der Bewegung her, ja, auch vom Gleichgewichtssinn und so weiter. Es macht wirklich, äh, echt viel Spaß, Eislaufen, ja.
Ähm. Mhm. Genau, genau. Habe ich auch in Deutschland paar Mal gemacht, aber weißt ja wie's ist. Das da friert der der See friert einmal zu im im Jahr, wenn's wenn's hochkommt.
Mhm, stimmt, ja, ja, das ist, ist überschaubar, ja. <chuckles>
<giggles> Und hier in Schweden, ähm, friert er halt richtig zu und, ähm, die machen da 'ne richtig lange, ähm, Eisbahn frei. Die gehen da richtig mit der Eismaschine drüber, weil Also, das, äh, schneit ja dann auch drüber, aber die gehen mit der Eismaschine und machen es frei und machen da 'n Riesenkurs von 4 bis 6 Kilometern mit mehreren Zugangsstellen, mit Rastplätzen. Und, ähm, also, das ist total geil. Stell dir musst du dir vorstellen, wenn alles weiß ist, ähm, und du hast 'n super Eis und, ähm, am im Idealfall scheint die Sonne. Also, das ist das ist das ist
Ja. Wow, mhm, cool. Ja, Wahnsinn. Aha. Mhm. Das ist da einfach, äh, mehr verbreitet, oder, höre ich da raus, oder? In in Schweden so, das da wird wahrscheinlich bei bei jeder Familie, jedes Kind, äh, Schlittschuhe haben, oder?
Ja, klar, absolut, absolut, das ist

Ah, total cool. Ja, genauso war das dann auch, ne, und dann überall Schnee, du bist über den Wolken. Ähm, da war auch dann direkt 'n Restaurant noch wo wir uns auf die auf die Liegestühle setzen konnten. Also wirklich perfekt, wirklich perfekt. Da da die Bilder habe ich noch ganz klar im Kopf, habe da auch viele Bilder geschossen.
Mhm. Ach entspannt. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Das glaube ich, ja, und wie wie war's das so dann auch mit der mit der Sprache dann vor Ort, ja? War das dann Französisch? Wie seid ihr damit so zurechtgekommen?
Du, wir waren echt 'ne große Gruppe. Ähm, wir waren bestimmt 30 Leute und wir waren eigentlich die eigentlich waren wir die ganze Zeit unter uns und, ähm, haben Deutsch geredet. Ja, das Touri-Ding durchgezogen.
Mhm. Ah, okay, verstehe. Mhm, okay. Und wie war das dann von okay. <chuckles> Un und wie war das dann ja, wart ihr da mehrere Tage dann mit Übernachtung oder war das jetzt nur so 'ne Tages-Skiausfahrt?
<chuckles> Ne, da war schon 'ne ganze Woche, 5- 5 Tage oder ganze Woche, das da hat man sich schon echt echt was gegönnt und mitgenommen, ja. War aber richtig schön.
Ah, okay. Mhm. Das glaube ich, ja, ja. Und, ja, weißt du noch, wie das Skigebiet heißt?
Ja. Ähm La Rosier war das. La Rosier, glaube ich. Sagt dir das was?
Mhm. Mhm. Okay. Das meine ich, habe ich schon mal gehört. Ja, ja, das sind, glaube ich, so bekannte Skigebiete, ja. Also, ich müsst mal ich müsste mal nachschauen. Ja, da gibt's gibt's natürlich so so riesige Skigebiete, gell, in der in der Ecke.
Ja, war war war recht groß, ja, war recht groß. Ich

Witzig du witzig, dass du mich drauf bringst. Das hatte ich den Namen hatte ich schon verg total vergessen. Ja, La Rosière heißt das, ganz genau. Ganz genau, ist 'n ganz, ganz großes Gebiet. Ich habe es gar nicht geschafft, damals alles zu fahren, wobei waren auch viele Pisten, die für mich damals zu anspruchsvoll waren. Da war ich jetzt noch nicht so gut. Wahrscheinlich auch heute noch zu ansch anspruchsvoll, aber ja, da konntest kannst dir also, auf einen Berg war schon extrem viele Pisten und auf dem anderen Berg, da konntest du ja noch weiterfahren. Da gab's dann noch noch mehr, also ah, hier habe ich die Karte, ja, genau.
Okay, ja, muss ich Mhm. Naja, eben. Aber da ist ja Da ist ja in der Regel mhm. Ja, da ist ja da ist ja für für jeden in der Regel dann was dabei, ne? Da gibt's ja dann blaue Pisten, rote Pisten und für die Fortgeschrittenen dann halt eben, glaube ich, die schwarze Pisten, ne? Mhm.
Ja, genau, ne, die schwarzen, ähm, das habe ich habe ich mich einmal getraut und, ähm, das nimmt dann auch da muss da muss man schon gut sein, dass man da Freude dran hat, ja? Also, ich komme auch 'ne schwarze runter, aber da ist da ist dann keine Freude mehr dran, ja.
<chuckles> Äh, das kann ich gut nachvollziehen. Wie war's 'n jetzt auch so mit den mit dem Drumherum? Ja, ähm ja morgens dann habt ihr euch gut gut gestärkt? Äh, habt ihr auch bisschen Alkohol dann getrunken, Après-Ski gemacht oder wart ihr da wirklich, äh, die die ganz braven Skifahrer und seid von morgens bis abends dann, äh, nur Ski gefahren?
Ne, ja. <laughs> Après-Ski ging rund Après-Ski ging rund. Aber ich muss sagen, früh aufstehen, es es war noch nie so meins, ja, auch auch nicht unbedingt im Skiurlaub, aber irgendwie musst du's dann ja dann trotzdem, weil die Sonne geht ja dann auch irgendwo recht früh unter und der Berg macht ja dann auch zu. Ähm, aber aber das das da hat man sich dann auch dran gewöhnt, ne? Dann erst mal draußen und dann ist man direkt im Sport, das war schon geil, ja.
Das kann, <chuckles> ja. Ja, ja. Total, ja. Ja.